โอ้โฮ จริง ๆ มันคนละแนวกันเลยอะเนาะ แต่ว่าเราก็เลือกว่า เราเลือกหนังดีกว่านะ เพราะเป็นอะไรที่แบบว่าดูมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ก็คือแบบ ยังไม่เบื่ออะครับ ก็คือบางทีถ้าข่าวดาราอะ ฟังบ่อย ๆ มันก็เบื่อเนาะ คือแบบว่า เอ๊ะ จะทะเลาะอะไรกัน อะไรอย่างเงี้ย มันเบื่อ มันหวึ มันหวือหวาก็จริง ดึงดูดในช่วงแรก ก็ใช่ แต่ว่าพอเรื่องราวมันซักจะ ชักจะยาว สักอาทิตย์หนึ่งยังไม่จบ อย่างเงี้ย เราจะเริ่มเบื่อแล้ว แต่ว่าการสปอยล์หนังเนี่ย มันเปลี่ยนไปทุกเรื่องไงครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ก็ยังชอบอยู่ ฉะนั้นเราว่าช่องที่เราน่า ถ้าเลือกได้ช่องเดียวเนี่ย ยังไงก็น่าจะเป็นยูทูบมากกว่าครับ อืม แต่ถ้าเป็นเพลง ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับเนี่ย ในยูทูบเนี่ย
อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ ยูทูบใช่ไหมคะ อือ เพราะว่าอีกอย่างหนึ่ง ค่ะ อา ช่องไหนคะเนี่ย ช่องไหนเอ่ย?
อ๋อ ถ้าเป็นเพลงเนี่ยนะครับ ก็ต้อง Spotify เลยนะครับ แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกด้วยนะครับ เพื่อที่จะ ให้ไม่มีโฆษณาคั่น
อันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะ มีใช่ไหมคะ?
เอ่อ ฟังฟรีก็ได้ครับช่วงแรก มันจะมีฟรีเจ็ด เอ่อ บางช่วงมันจะมีฟรี 7 วัน อะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ฟรี พอไม่ฟรีที่ว่าเนี่ย ก็คือ โอ้โฮ ฟังเพลงอยู่โฆษณาตัดเข้าเลย อะไรแบบเนี้ย มันก็จะเสียอารมณ์ใช่ไหม ใช่ครับ แล้วก็ด้วยการที่เราอะ ใน Spotify อะครับ ถ้าเราเสียเงินเนี่ย คุณภาพเสียงนะครับ เออ มันจะดี เวลาฟังเพลง ใช่ ๆ เสียงเบส เสียงความแบบใส ๆ อะไรอย่างเงี้ย มาครบเลยนะครับ ยิ่งถ้าเราฟังกับบลู ท อ่า กับหูฟังของเราดี ๆ เนี่ย คือรู้เลยว่าแบบจ่ายตังค์คุณภาพเสียงมันมีความละเอียด มากกว่าการฟังฟรีเยอะมาก ๆ เลยครับ อันเนี้ยฟังบ่อย
ค่ะ อืม ขาด อืม ขาดอารมณ์ ใช่ค่ะ มันจะดีกว่าเหรอคะ? อืม ค่ะ โอ้โฮ ขอบคุณในการแชร์เรื่องนี้เลยนะคะเนี่ย อืม แล้ว ค่ะ
อืม คือแบบว่าเขาจะมี เขาจะมี ฟีเชอร์ บางอย่างไงครับ ที่มันทำให้เราอะรู้สึกว่า เออ ดี ฟัง Spotify อะดี ก็คือบางทีอะเขาจะมีการ เอ่อ เก็บลิสต์ของเราอะนะครับ ลิสต์ที่เราชอบ อา เรา เราอาจจะสร้างเองก็ได้ หรือว่าเขาสร้างให้ก็ได้ แต่ว่าเวลาที่เขาสร้างให้ ต้องบอกว่าเขาสุ่มได้ค่อนข้างโดนใจเราเลยนะครับ เอ่อ เหมือนเขามีการแบบว่า
ค่ะ อืม ที่มันมีประเภทว่า เหมือนเราเลือกเพลงนี้ แล้วเขาจะเลือกเพลงที่ใกล้เคียงมาให้ อะไรอย่างงี้เปล่าคะ? อา
อา อา ใช่ ใช่ ใช่ครับ เราแบบว่า อาจจะเป็นแบบว่า คนส่วนใหญ่ที่ฟังศิลปินนี้ ที่เราฟังอยู่เนี่ยเนาะ มักจะฟังศิลปินนี้ด้วย ซึ่งแบบด้านล่างก็จะขึ้นลิสต์มาเลยนะครับ 7-8 คน ไรอย่างเงี้ย ก็ว่าไป แล้วเหมือน Algora Algorithm เขาฉลาดด้วยเนาะ ก็คือเขาจะรู้เลยว่า อา ฟังเพลงนี้อยู่ใช่ไหม แสดงว่าคนเนี้ยน่าจะชอบโทนเพลงประมาณนี้ เขาก็จะมีการแนะนำมา แล้วก็ต้องบอกว่าแนะนำได้แบบถูกใจด้วยครับ ส่วนใหญ่คือแบบโดนใจเลย อือ
ค่ะ อืม อุ๊ย น่าสนใจมาก ค่ะ อะฮะ

รู้สึกว่า ถ้าเข้าใจเนื้อเรื่องหมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็มักจะจบแค่นั้นเลย ยกเว้นว่า เอ่อ บางเรื่องเนี่ยที่เขาสปอยล์มา แล้วเรารู้สึกว่า คือสปอยล์หนังมันก็จะมีการตัดคลิปสั้น ๆ มาใส่ด้วยเนาะ บางเรื่องก็จะ เราก็จะเห็นว่า อุ๊ย วิวสวยจัง เฮ้ย เขาดูแบบมุมกล้องตัดต่ออะไรดีนะ แบบดูเล่าเรื่องดี เออ ฟังสปอยล์เสร็จแล้ว ก็ไปดูหนังเรื่องเต็มด้วยดีกว่า อะไรแบบเนี้ยครับ ถ้าหาได้นะ อืม แต่ต้องยอมรับว่า การสปอยล์หนังบางทีอะครับ เขาก็จะเอาเรื่องที่ เหมือนหาดูได้ยากมาเหมือนกัน เงี้ยครับ เออ ตรงเนี้ยแหละ มันก็เลยทำให้แบบ เราอะชอบที่จะติดตาม เพราะว่าหนังบางเรื่องอะครับ ไปหาตาม Netflix หรือว่า HBO อะไรเงี้ย ไม่เจอ อา ก็เลยต้องมาดูแบบสปอยล์ อะไรแบบนี้แทน ใช่ครับ
ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ก็คิดว่าแบบ อา ดูสปอยล์แบบเนี้ย บาง มันก็ให้อรรถรสอีกแบบหนึ่งอยู่เหมือนกัน แบบว่าไม่ต้องดูเต็ม ก็ได้ เพราะอันนี้ก็คือ ได้ค่อนข้างครบอยู่เหมือนกัน เพราะว่าในแต่ละช่องเขาก็จะมีการ อะ ไหนจะมีคอมเมนต์ด้วยใช่ไหมคะ? ในแต่ละฉาก มีฟีดแบ็ก มีอะไรแบบเนี้ยเนาะ
อืม อืม โอ้โฮ จริง ใช่ ๆ ก็คือบางทีเราดูสปอยล์ไปใช่ไหม? แล้วก็ เอ่อ ลุ้น เองสนุกเองอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ? เราก็แบบมีการอ่านคอมเมนต์ของคนที่มาดูเหมือนกันอะเนาะ ก็แบบว่า โอ้โฮ เนี่ย ๆ เหมือนดูหนังกันใน กับ กับเพื่อนสัก 10-20 คน เลยครับ
ค่ะ ค่ะ อืม เนาะ เหมือนนั่งดูหลาย ๆ คน แล้วก็แบบแต่ละคนแบบมา มีไอเดียที่แตกต่างกัน อะไรอย่างเงี้ย โอ๊ย ฟังแล้วน่าสนุกมากเลยค่ะ <giggles>
ใช่ อืม จริง แล้วคนไทยเป็นคนแบบว่า เหมือนแบบยังไง? แซวเก่งใช่ไหมครับ? มีการใช้คำแบบว่า อะไรอย่างเงี้ย บางที เออ มุกเยอะ บางทีมันก็แบบตึ่งโป๊ะอะไรแบบ อะไรอย่างเงี้ย เราอ่านแล้วก็ อุ๊ย ขำ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ มัน มันไม่เหงาเลยนะครับ ถึงแม้จะเป็นการแบบว่านอนดูคนเดียวเลย อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า เอ่อ เหมือนเพื่อนเยอะอะครับ ใช่
อืม มีมุกเยอะ <giggles> อืม ค่ะ แล้วอย่างงี้เรามีช่องพิเศษในดวงใจเราเลยไหมคะ? ว่าแบบว่า เอ๊ย เนี่ยแหละทุกคืนเลย ฉันขอดูช่องนี้ก่อน อะไรเงี้ยค่ะ

โอ้โฮ! อืม จริง ๆ พอถามอย่างงี้ ตอบยากเลยนะครับ เพราะว่าอันไหนแบบมีอิทธิพลมากที่สุดเนาะ เพราะว่าเราต้องยอมรับว่า เสพหลายแพลตฟอร์มมากเลยนะครับ ก็เลยรู้สึกว่า อืม คือรักพี่เสียดายน้องอยู่นะ
<laughs> อืม ค่ะ อย่างว่าเนาะ ตอนนี้ แพลตฟอร์มเยอะมาก ๆ เลยจริง ๆ ค่ะ อืม
จริง ใช่ ๆ ๆ ครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบันเทิงนะ <tsk> ถ้าเอาบันเทิงอะ จริง ๆ ก็ยังเป็นยูทูบอยู่นะครับ เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่า เอ่อ ติดชอบดูพวกแบบสปอยล์หนัง อะไรแบบเนี้ย นะครับ คลิปสั้น อะไรแบบเนี้ย ใช่ เรียกได้ว่า วันหนึ่งอะครับดู น่าจะเกือบ 10 คลิปได้เลยครับ เพราะว่าเป็นคนชอบดูหนัง ใช่ครับ หนังก็ชอบดู แล้วก็ถ้าใครเอามาสปอยล์ อย่างเงี้ย เราก็จะชอบดูด้วย ด้วยความที่เราอาจจะมีการกดติดตามเขาไว้เยอะไงครับ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ขนาดนั้นเลยเหรอคะ? อืม แล้วทำไม ดึ ถึงมีความรู้สึกว่า ชอบดูหนังสปอยล์ล่ะคะ ไม่อยากดูแบบว่า แบบเปิดไปแล้วดูเลย อย่างงี้เหรอคะ ชอบให้คนอื่นมาสปอยล์เราก่อน นี้เหรอ?
อุ๊ย! อุ๊ย มันนานอะครับ คือว่าหนังบางเรื่องอะแบบ <tsk> เอ่อ โอ้โฮ ถ้าจะดูแบบจบเรื่อง บางทีมันก็แบบว่าเกือบ 2 ชั่วโมง อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเขาเอามาสปอยล์ บางทีก็แบบว่า 25 นาที 30 นาที อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ต้องบอกว่า ในแต่ละช่องอะเขาจะมีเสน่ห์ ในการพากย์ของเขานะครับ เสียง เสิง แล้วก็แบบว่าพูดไป พูดมา บางทีเขาก็ อาจจะมีการแอบใส่มุกของเขา อะไรอย่างเงี้ยครับ ใส่เสียงเอฟเฟกต์นิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ย เออ มันทำ
ค่ะ อื้อฮือ อ๋อ อา ก็คือมันจะมีอรรถรสเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะ? ในการดูในแต่ละช่อง อะไรเงี้ยค่ะ อืม
เออ ใช่ ใช่ ๆ โอ้ มัน มันมีความรู้สึกนี้ด้วยนะครับ เหมือนแบบว่าได้นั่งดูไปกับเพื่อนน่ะครับ คือเหมือนได้นั่งดูไป กับ ไอ้เจ้าคนที่สปอยล์เราอยู่เนี่ยแหละครับ ก็แบบว่าเขาก็มาคุย ๆ
เหมือนเขากำลังเมาท์ให้เราฟังใช่ไหมคะ?
อา ใช่ ๆ ครับ แล้วต้องยอมรับว่า ถ้าในหนังใน ในเมืองไทยเนี่ย มีคนทำช่องสปอยล์หนังเยอะ แล้วก็ ที่มีคุณภาพ คุณภาพเลยก็มีเยอะเหมือนกันครับ แต่ว่าเล่าเรื่องเห็นภาพ เล่าปุ๊บ! มีให้ลุ้น มีเบรก มีจังหวะ อะไรแบบเนี้ยครับ เขาทำได้ดีด้วยนะ ทำให้บางทีถึงแม้จะเป็นแค่สปอยล์ 25 นาที 30 นาที แต่ตื่นเต้นเหมือนดูหนังจริง ๆ ทั้งเรื่องเลยนะครับ อืม
อืม ดีจังเลย อืม ดีจังเลยนะคะ แล้วอย่างนี้ก็เท่ากับว่า พอหลังจากที่เรา เอ่อ ฟังสปอยล์เสร็จ ดูสปอยล์เสร็จ เราจะไปดูหนังเต็มเรื่องไหมคะ เราจะกลับไปดูใหม่อีกรอบไหม หรือว่าพอแล้ว ฉันสปอยล์พอแล้ว?
ครับ อืม